Eee, gini Kak, kalau misalnya, eee, kadang-kadang nih, kalau untuk orang tua ya, Kak, ya, mereka itu kan memang, eee, pengennya tuh, anaknya tuh, eee, lancar-lancar aja tuh di dunia karir gitu, dan, mereka ini kadang-kadang memang, eee, punya prinsip, eee, yang penting ada kestabilan gitu loh, Kak. Di, apa, di hidup anaknya sendiri gitu loh. Nah, tapi kan kadang-kadang kitanya juga, eee, harus ini lah ya, eee, ada, wah harus ganti pekerjaan, atau misalnya harus pindah rumah, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau dalam hal karir nih, Kak, eee, bagaimana Kakak bisa menjelaskan ke orang tua Kakak sendiri gitu, eee, ketika Kakak harus, eee, berganti pekerjaan atau, eee, mencoba, eee, karir yang baru tuh, Kak, gimana caranya?
Ya. Betul. Oke jadi, mmm, aku sebenarnya tidak ada cara khusus ya, yang pasti adalah, eee, ketika aku
Mmm.
berencana untuk ganti karir, itu aku harus punya, p eee, rencana yang matang, gitu. Eee, setidaknya aku juga punya safety net, gitu.
Mmm, terus? Mhm.
Dan harus tahu, eee, nanti mau ganti karirnya itu ke mana, gitu kan. Jadi, ketika ide untuk ganti karir ini disampaikan ke orang tua, itu bukan hanya cuman yang kayak kayak, "Ma aku pengen ganti kerjaan deh" gitu, terus ditanya lagi, "Kemana?" gitu, "Nggak tahu nih masih belum tahu," nah, kalau masih belum tahu, menurutku ya jangan, njaw nggak usah di nggak usah diomongin dulu, gitu. Itu kan malah, memicu masalah, gitu kan, Kak? Daripada ntar kena omel terus, segala macam gitu kan? Jadi mending kita simpan dulu idenya, terus kita pikirin nih kalau emang mau ganti karir, eee, maunya ke arah mana, maunya seperti apa, gitu. Jadi ya, setelah itu matang, eee, barulah boleh disampaikan ke orang tua. Aku rasa sih menurutku ya, selama, selama itu baik ini kalau orang tuaku ya, selama itu baik sih, nggak akan gimana-gimana sih orang tua, nggak akan yang ngomel atau
Betul. Mmm. <chuckles> Cerita dulu ya? <chuckles> Oke, siap. <chuckles> Iya. Mhm. Mmm. Mmm.
bereaksi negatif gitu loh. Mungkin akan beda cerita ketika, profesiku tuh profesi yang turun-temurun, misal, eee, papa mamaku dokter, terus pengennya kan biasanya kan ada, apa ya, yang nerusin gitu jadi dokter. Terus tiba-tiba misalnya aku dokter, terus tiba-tiba kayak yang, "Aku bosan deh jadi dokter, aku mau jadi apa gitu," mungkin kan, ya itu, itu mungkin bakal jadi masalah buat mereka, gitu, karena itu kan ada urusan, apa ya, legacy, apa ya, turun-temurun gitulah. E ada sesuatu yang memang dit dit e diwariskan gitu, tapi selama ya hal-hal seperti itu enggak ada, ya menurutku sih tidak ada masalah ya, harusnya tidak akan menjadi masalah besar gitu.
Oke. Betul. <chuckles> Oke. Iya iya iya. Oke, berarti ketika kita merencakan merencanakan sesuatu dan ingin mengkomunikasikan hal tersebut ke orang tua, itu memang perlu persiapan yang matang juga gitu ya Kak ya? Oke, heeh.
Betul, heeh, jangan sampe orang tua tuh menerima informasi yang, setengah-setengah deh, gitu.
<chuckles> Betul betul setuju sih, tapi kalau misalnya alasan dari Kakak itu mau, eee, pindah kerja itu, eee, rata-rata gara-gara apa tuh, Kak?
Nah kebetulan aku itu pindah kerja baru sekali, Kak, gitu, dan memang alasannya itu sangat personal ya menurutku, eee, karena, ternyata di tempat yang sebelumnya itu aku tidak merasakan, kesenangan gitu, dalam artian
Mhm. Mhm. Mmm, paham.
memang aku bisa mengerjakan pekerjaanku dengan baik aku perform di perusahaan juga aku termasuk yang, eee, disayang-sayang lah istilahnya gitu kayak, kalau orang Jawa bilang dieman-eman gitu.
<chuckles> Oke, terus?
Tapi memang ternyata, eee, aku tidak senang menjalaninya gitu loh, ya memang tidak ada pekerjaan yang menyenangkan ya menurutku pasti semua pekerjaan itu ada plus minus-nya gitu, tapi, setelah menimbang-nimbang dan setelah aku menjalani sekian lamanya gitu dengan keyakinan bahwa, "Oh ya nggak apa-apa dijalani dulu aja. Mungkin, eee, suatu hari aku akan suka, mungkin suatu hari aku akan, menikmati pekerjaan ini," gitu tapi ternyata setelah sekian lama kok Kok tidak ada gitu loh, Kak, jadi ya, aku rasa
Mmm, oke oke.
aku kayak <tsk> kayaknya enggak deh kalau aku harus menghabiskan, umurku, di tempat yang aku nggak suka gitu. Di melakukan pekerjaan yang tidak aku suka gitu meskipun aku bisa gitu tapi kalau aku gak suka dan aku tidak bisa menikmati ya
Mmm, gitu ya.
Ya buat apa gitu loh karena, eee, ketidaksukaan itu juga berdampak, Kak, secara psikis sebenarnya kayak aku jadi, nggak semangat gitulah terus, akhirnya aku cari-cari hal lain untuk, untuk biar semangat hidup gitu loh, Kak, karena aku tiap hari dihadapkan sama hal yang enggak aku sukai gitu.
Betul sih. Iya. <chuckles> Betul betul, nah waktu pertama kali ngomong ke orang tua itu reaksinya seperti apa waktu itu ayah ibunya?
Mmm, reaksinya sih kayak, "Emang kamu yakin?" Karena gini, Kak, eee, orang tua itu kan biasanya memang, stabilitas nomor 1 gitu kan jadi, eee, dan dan di kepala mereka itu, namanya cari uang tuh ya kerja gitu, kerja itu ya di korporasi kayak jadi pegawai dan segala macam gitu loh. Eee, mereka kan belum sampai di, zaman sekarang yang mana kerja itu sebenarnya bisa dari mana aja kok, eh, sorry cari duit itu bisa dari mana aja kok nggak harus di korporasi gitu kan. Dari hobi bisa, dari kita jul ski ya jual skill kita bisa dari freelance-freelance juga banyak sekarang gitu jadi ya, eee, memang mereka awalnya ngotot gitu loh, Kak, ngototnya adalah, "Ya paling enggak kamu harus ada kerjaan dulu sebelum," eee, "sebelum pindah sebelum akhirnya resign," gitu tapi kan <tsk> ya
Mmm. Iya betul setuju. Mhm. Iya. Mhm. <chuckles> Iya. Mhm. Pindah, ya, heeh.
di skenarioku tidak seperti itu gitu loh, Kak, jadi ya memang, eee, tadinya aku tuh pengennya, loncat ke NGO gitu kan cuman, eee ya
Oke.
NGO juga biasanya mereka lebih suka sama orang-orang yang, latar belakangnya juga kerjanya di NGO gitu jadi aku tuh kan peralihan dari komersil ke non-komersil gitu kan dari non pro dari dari dari profit company ke non-profit company itu memang, lumayan sulit gitu dan
Oh gitu. Mhm.
backup plan nya adalah ya memang aku kerja sendiri gitu yaitu yang jadi concern orang tua sih kayak, "Kamu kalau kerja sendiri nanti, gimana gitu mau jadi apa," terus "Kamu nanti jangan-jangan, resign enggak ada gantinya, lontang-lantung lagi?" Padahal ya enggak juga gitu, Kak, enggak sampai lontang-lantung juga gitu loh.
Heeh. <chuckles> Iya mungkin, eee, ini ya, Kak, ya, eee, kan kalau, mmm, orang-orang pola pikir orang tua kita itu kan mungkin, itu tadi, eee, harus stabil terus juga, kalau kerja itu ya, mmm, nggak usah pindah-pindah gitu karena, eee, apa ya, udah kenal, udah istilahnya ada jenjang karirnya gitu kan. Beda dengan, eee, anak jaman sekarang gitu yang misalnya, e dari rumah juga aku bisa menghasilkan uang kok gitu loh. Nah mungkin juga yang dipertimbangkan oleh mereka itu masalah level sih, Kak. Level kan, eee, kalau misalnya di kantor itu kan mungkin, bisa punya level, eee, dari mulai dari staf gitu loh akhirnya nanti akhirnya jadi direktur atau apa mungkin itu juga dipertimbangkan oleh mereka gitu sih, Kak.
Betul. Betul. <chuckles> Iya iya setuju sih, karena apa ya, eee, ini menurutku juga soal pandangan, pandangan sukses setiap generasi itu beda-beda, Kak. Jadi mungkin kalau orang tua kita pandangan sukses, eee, yang mereka yakini adalah ya, kerja, punya karir yang bagus punya jabatan, punya duit gitu kan.
Iya, betul setuju. Mhm, iya.
Nah tapi kalau semakin ke sini semakin aku membacanya itu, sukses itu enggak perlu seperti itu kok, dan, eee, apa ya kalau kalau yang aku rasakan ya di kalanganku dan teman-temanku tuh sekarang tuh lebih kayak mengedepankan ya apa aja yang penting, kita happy aja ngelakuinnya gitu, karena ya mau duit seberapa pun kalau kita enggak happy dan bikin kita sakit-sakitan dan jadi gila ya buat apa gitu kan. Ya kan, Kak?
Oke. <laughs> E iya sih, bener bener karena memang kalau misalnya kita di s satu situasi yang, eee, pressure-nya tinggi loh, Kak, gitu, itu bener-bener kita tuh, eee, kayak buat apa ya gitu kita cari uang tapi mental kita nggak sehat gitu loh jadi, kadang-kadang, ah ah, udah lah gitu mendingan ditinggalin aja sih, eee, kalau menurut aku gitu sih, Kak, gitu, jadi
Betul. Betul, udah mental nggak sehat kadang badan juga ikut nggak sehat kayak akhirnya apa nih duitnya buat, berobat kan jadi buat apa gitu loh.
Berobat. <chuckles> Iya iya iya tapi ini ya tetap aja ya, Kak, ya ketika kita ngomong sama orang tua itu, harus dengan, eee, i gimana tuh dengan bahasa mereka atau kita juga pilih-pilih waktu tuh ketika harus ngomong sama mereka?
Eee, iya sih dengan bahasa mereka dan, akhirnya kayak aku harus mengedukasi gitu loh, Kak, kayak aku mengedukasi, bahwa zaman sekarang itu enggak kayak dulu kok, jadi kita tuh bisa cari duit dari mana aja gitu enggak harus, sebagai pegawai korporat gitu loh, enggak harus bekerja di sebuah kantor gitu, enggak, bahkan
Mmm, paham. Mhm. Mhm.
kita bisa kok banyak kok, Kak, kayak teman-temanku yang akhirnya itu, tadinya korporasi ya, eee, ya pegawai kantor gitu
Iya.
akhirnya jadi freelance, freelance juga macam-macam ada yang freelance, eee, desain grafis ada yang freelance game tester, ada yang translator, dan mereka kayak, hidup-hidup saja dan, dan bisa kayak nggak yang nggak yang hidup susah gitu loh, Kak, kayak jadi ya memang, banyak kok cara sekarang itu buat cari duit gitu loh, jadi mungkin aku me memberikan contoh-contoh seperti itu ke orang tuaku gitu dan aku membuktikan sendiri sekarang aku, eee, ya sejauh ini sih aku freelance, eee, ada beberapa freelance sama aku ada, eee, online coaching gitu, Kak, jadi, eee, online coaching itu lebih ke untuk olahraga gitu sih jadi ya udah, ya ya ya mereka sekarang ya udah aja terserah kamu deh gitu yang penting kamu happy, <laughs> yang penting kamu senang gitu.
Hmm. Betul betul. Mhm, keren. <laughs> Iya mungkin ini juga ya, Kak, ya kalau di orang tua itu kan, eee, seperti ada, eee, pre pemikiran misalnya wah kalau misalnya anakku, eee, apa namanya di keluarga besar itu, eee, dia bisa cerita misalnya anakku itu misalnya punya karir A gitu kan, itu mungkin secara prestise itu, eee, bisa lebih membanggakan mereka juga gitu loh, Kak, mungkin itu salah satu pertimbangannya mungkin ya? <chuckles> Mhm.
Iya. Oh iya sih benar benar benar. Mungkin ya betul aku baru kepikir ini sih, Kak, iya mungkin mungkin gitu ya ketika ketika anak mereka itu ada di perusahaan yang, ternama gitu tuh mereka pasti ada kebanggaan dan itu sebenarnya terjadi di aku juga, Kak, kayak mereka tuh selalu kalau iya kalau kalau di, kalau pas kumpul keluarga gitu, eee
Mmm. Betul. Oh gitu. Mhm.
kayak misal nih aku yang ditanya sama budeku gitu, eee, "Kamu sekarang kerjanya di mana?" Gitu, masih sama kok gitu terus aku jawab, "masih sama kok" Terus yang jawab selanjutnya adalah emak saya gitu, mama saya yang jawab jadi jubir nih gitu juru bicara saya gitu, "Iya masih di perusahaan ini loh yang ini" Nah kan ya mungkin dia merasa bangga ya gitu padahal dalam hati juga, yang menjalani kayak ya elah biasa aja gitu maksudnya nggak yang se nggak yang sebaw itu nggak sebombastis itu gitu loh biasa aja gitu.
Iya. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Oh iya betul, heeh. Setuju. <laughs> <chuckles> Betul, betul gitu, jadi ya saya juga belajar sih dari orang tua gitu loh, Kak, oh ini ya, m eee, apa namanya ya rasa mereka ketika, eee, misalnya saya memutuskan aku mau WFH gitu kan, eee, jadi rasanya tuh ada oh rasa, eee, prestise ini ya mungkin, proud-nya dia jadi hilang gitu loh, Kak, kebanggaannya mereka tuh jadi hilang gitu loh dengan, keputusan kita seperti itu gitu, Kak. <laughs> <sniffs> Mhm, jadi makanya ketika kita ngobrol tuh, mungkin itu yang Kakak perlu per pertimbangkan juga kali ya apa bagaimana tuh, Kak?
Ya. Oh gitu? Oh iya iya iya iya. <tsk> Ya tapi kan Bisa sih iya, iya sih mungkin itu ya, apalagi habis ini mau natalan kan mau ku kumpul, ini ceritanya saya rantau, Kak, gitu, nanti heeh, nanti kalau mau kumpul keluarga mungkin aku harus menyiapkan, e jawaban-jawaban ketika saudara-saudaraku tanya, "Sekarang kerja di mana?" Gitu, karena kan
Mhm. Oh gitu paham. Setuju. <laughs>
udah tidak kerja di perusahaan gitu tapi ya, ya udah lah gitu, ya mungkin mungkin akan ada ada dari orang-orang tua ya, orang tua itu kan enggak selalu mamaku gitu kan, eee, dari mungkin, bude-bude pakde gitu kan mungkin bakal ada omongan-omongan yang
<laughs> Heeh. Iya iya.
lebih ke POV mereka gitu, lebih ke point of apa ya lebih ke sudut pandang mereka gitu, tapi ya kita berusaha. Ya di, di apa ya de <tsk> eee, kita kasih edukas heeh, digambarkan dengan indah dan, eee, kita edukasi pelan-pelan bahwa zaman sekarang itu, bla bla bla bla bla gitu.
Pasti ya. Iya iya. Betul betul oke. Digambarkan dengan indah gitu. <chuckles> <chuckles> Heeh, setuju. Iya, oke tapi ada tips gak nih, Kak, untuk bisa, eee, dengan lancar nih menjelaskan ke orang tua kalau lagi ada perubahan tuh? Sedikit aja.
Mmm, paling, eee, apa yang mereka omongin itu, apa pun ya yang mereka omongin entah itu kekhawatiran mereka, entah itu, "Kok gini sih? Kok gitu sih?" Nah itu, kita dengerin dulu aja gitu, kita dengarkan, kita validasi apa yang mereka ucapkan itu tidak salah, tapi ya itu kembali lagi setelah itu kita edukasi, bahwa di zaman sekarang itu udah nggak kayak dulu gitu, zaman sekarang itu banyak cara untuk cari duit nggak harus dari, eee, profit company gitu nggak harus dari perusahaan gitu.
Mhm. Mhm, paham. Oke siap, wah terima kasih banyak nih, Kak, eee, obrolannya nih menarik sekali dan banyak tipsnya nih, Kak, eee, sampai ketemu lagi ya, Kak.
Iya sama-sama sampai ketemu ya, semoga bincang-bincang ini bermanfaat, thank you ya, Kak.
Hmm. Siap yuk sama-sama.